अ, जी तो मुझे मेरी अ, दोस्त की सफलता से काफ़ी बार ईर्ष्या होने लग जाती है। और क्योंकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब हमने अ, हम 12th में साथ में थे। और जब हम 12th क्लास में थे तो अ, वो अ, मेरे से बहुत मतलब मैं टॉपर थी, उस क्लास में और वो बहुत कमज़ोर थी। और आज जब हम मिले तो उसकी एक गवर्नमेंट नौकरी लग चुकी थी नर्सिंग में और मैं अभी भी स्ट्रगलर के तौर पे थी। तो अ, मैं मेरे को बहुत पहले तो मैंने उसको कांग्रेचुलेट किया, सब कुछ किया, लेकिन अ, मेरे को अ, ईर्ष्या होने लगी साथ ही साथ। और मुझे कहीं न कहीं उससे बात करने में भी दिक्कत हो रही है, अब। और मैं उसे कैसे दोस्ती बनाए रखूँ? आगे कैसे दोस्ती निभाऊँ? मैं आज आपसे सलाह लेना चाहती हूँ, इस विषय में।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, जी बिल्कुल वैसे ऐसा होना लाज़मी है। बिल्कुल भी आप घबराइए मत या कुछ ऐसा मत सोचिए कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि साथ का ही बंदा जो है या साथ का कोई इंसान, व्यक्ति, जो हमारे साथ था, हम सब साथ में उठे, साथ में हमने चलना शुरू किया और परंतु वो आगे कैसे निकल गया और हम वही पीछे रह गए। ये बिल्कुल एक जो है, वो लाज़िमी बात है। और मैं आपकी समस्या को जो है, वो थोड़ा और जानने के लिए मैं इस कुछ सवाल आपसे जो है वो करना चाहूँगा। जैसे कि ये ईर्ष्या जो है, वो कितनी बार और कब महसूस होती है? जैसे आपने बताया कि वो नर्सिंग मतलब बन चुकी है। उसके अलावा कभी ऐसा हुआ कि और बार हुई हो या और ज़्यादा समय के लिए ऐसा कुछ अगर हुआ हो तो आप बता सकें तो?
जी। जी। हुँ, हुँ। अह, नम वैसे तो मतलब अम, मुज मेरे दिमाग में नहीं है कि कितनी बार हुई है उससे ईर्ष्या। लेकिन अ, जैसे अ, हम, क्या हुआ था कि इंटर के बाद हम अलग हो गए थे। और वो किसी और सिटी चली गई थी अपने पापा-मम्मी के पास क्योंकि वो न यहाँ पे नाना-नानी के व घर पे रह के पढ़ाई करती थी, और मैं यहीं पे रही। तो हम लोगों का इतना कनेक्शन अ, रहा नहीं बीच में और हमारे बीच अ, हमारे पास फ़ोन नंबर वगैरह भी नहीं था। और अभी जब हम मिले 2 साल के बाद, तो मैंने उसे अ, देखा और मतलब हम मार्केट में मिले और हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ। उस टाइम तो ये बातें नहीं हुई कि अ, मतलब वो गवर्नमेंट में है या कुछ कर रही है। फिर जब हमने फ़ोन पे बातें अ, करना स्टार्ट किया, तो मैंने बोला, "और बताओ, क्या कर रही हो?" तो उसने बोला कि अ, "मैं अ, मे मेरी तो सरकारी नौकरी है।" तो मुझे ऐसा लगा पहले कि वो मज़ाक कर रही है। तो मैंने बोला, "अरे नहीं! सच बताओ।" तो कह रही है, "नहीं अ, हाँ, सच में मेरी सरकारी नौकरी है और नर्सिंग में हूँ मैं, और अभी 6 महीने हुए हैं मुझे जॉइन करे।" तो पहले तो मैं अम, थोड़ा-सा मतलब उससे जब मैं बात कर रही थी, तो मैं नॉर्मल ही थी लेकिन अ, फिर बाद में मुझे थोड़ा-सा ईर्ष्या हुई उससे। और अभी भी जब भी उसका फ़ोन आता है तो अ, मुझे थोड़ा-सा अ, मतलब मन में आता है। अ, इसे ईर्ष्या नहीं बोलेंगे, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाई और ये आगे बढ़ गई मेरे से। तो मुझे ऐसी अ, ऐसा चीज़ महसूस होती है।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
हाँ अ, जी। जी बिल्कुल अ, मैं कुछ हद तक चीज़ें जो है वो समझ पा रहा हूँ। अच्छा अगर मैं आपसे अ, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो ये आपका व्यवहार है, मतलब जो आपकी ईर्षा हो रही है, माना ई ईर्षा आपके अंदर हो रही है, आपके अंदर वाले जो मन है उसमें हो रही है। क्या इससे आपका जो व्यवहार है, मतलब जो व्यवहार जैसा दिखता है पहले था, क्या वो अब वैसा है या व्यवहार में मतलब परिवर्तन आया है? या बातों में आपकी इर्षा दिखती है कि हाँ, आपको इर्षा हो रही है? ऐसा कुछ है जो आप बता सकें।
जी। हुँ। हुँ, जी अ, काफ़ी बार ना मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि अ, मेरे व्यवहार में भी ईर्षा दिखती है। जब मैं उससे बात करती हूँ तो मैं अपने आप को काफ़ी कंट्रोल में रहके ब अ, रहकर बात करती हूँ। जैसे अभी हाल ही में मेरी उससे बात हो रही थी, तो अ, म मतलब वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम क्या कर रही हो आजकल और कितने एक्जाम दे दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ। इस तरह के क्वेश्चन वो मेरे सामने रख रही थी। तो मैंने उससे बोला कि अ, "अरे तो क्या हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम भी तो लीचर थी पढ़ने में। अभी देखो तुम्हारा हो गया धोखे से सिलेक्शन तो तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो", इस तरह के मैंने चीज़ें बोली। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे जलन हो रही है उससे और जो कि कहीं न कहीं सच भी था कि मुझे जलन हो रही थी। और मैं उस अपने व्यवहार में उसके सामने नहीं लाना चाहती थी कि मुझे उससे जलन हो रही है। और वो भी काफ़ी बार मुझे बोलती है कि अरे तुम तो टॉपर थी तुम अभी तक पढ़ रही हो। तो इस तरह की जब वो अ, टोंट मारती है मुझे तो मुझे बुरा भी लगता है और उससे साथ ही साथ जलन भी होने लग जाती है।
हुँ। हुँ। हुँ। ओह! हुँ। हुँ। जी बिल्कुल, जो बातें आपने कहीं उससे तो ईर्षा जो है वो साफ़ दिख चुकी है बातों में ही।
जी।
और उस कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मन है। मन जब है जब इधर-उधर भागता है या विचलित होता है तो ऐसी जो दिक्कतें या चीज़ें जो है वो हो सकती है। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि, जो दोस्त है अभी जो आपकी इसके अलावा कोई ऐसा दोस्त जो हो जिससे आपने अपनी भावनाएँ साझा की हो, कोई दोस्त या कोई मित्र इस इसके अलावा जो मतलब जिसका जो सिलेक्शन हुआ है उनके अलावा कोई आपका जानकार या आपका परिवार ऐसा कोई हो जिससे आपने ये भावनाएँ साझा की हो या बातचीत की हो?
जी। जी हाँ, मैंने अ, ये जो भावनाएँ हैं जो अ, मैं उससे मिली और वो उसका सिलेक्शन हुआ, ये सब चीज़ें जो मैंने शेयर की हैं वो मैंने अपने पापा के साथ शेयर की हैं। और मैंने अपने पापा को बताया क्योंकि मेरे पापा अ, मेरे सारे ही स्कूल फ्रेंड्स को जानते हैं। क्योंकि पेरेंट्स-टीचर जब मीटिंग होती थी तो हमेशा मेरे पापा आते थे। और अ, वो हमारे इधर जो पेरेंट्स-टीचर मीटिंग होती थी वो क्लासरूम में होती थी। तो सारे बच्चे भी उस टाइम पर बैठे रहते थे। तो मेरे पापा जब भी क्लास में आते थे तो सारे बच्चे उनसे उनको जानते हैं और मेरे पापा सारे बच्चों को जानते थे। तो वो उसको भी जानते थे। तो मैंने पापा को बताया कि पापा आप उनको जानते थे, उसका सिलेक्शन हो गया। अ, और बताओ और मतलब उसका सिलेक्शन भी ऐसे उसने जैसे मुझे बताया उम, कि उसकी कोई तैयारी नहीं थी, उसने बस फॉर्म भर दिया और वो पेपर देने चली गई और उसका नाम आ गया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसने मुझे ये ए चीज़ें बताई तो मैंने सेम चीज़ अपने पापा को बताई कि पापा उसने बताया ऐसे-ऐसे हुआ उसका और उसका तुरंत सिलेक्शन हो गया। और मैं यहाँ इतने सालों से लगी पड़ी हूँ तैयारी करने में, मतलब दिन-रात एक कर रही हूँ और मेरा नहीं हो रहा, उसका तुरंत हो गया। तो अ, फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं अ, किस्मत की बात होती है और उसकी किस्मत में था, उसको जल्दी मिल गया, तुम्हारी किस्मत में ले अ, शायद लेट होगा तो तुम्हें लेट मिलेगा। अ, लेकिन मुझे अ, काफ़ी बार मतलब बुरा इसलिए भी लगता है कि अ, जो दिन-रात मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है उसका नहीं हो रहा है और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस उसने फॉर्म भर दिया पेपर देने चली गई और उसका सिलेक्शन हो गया। तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी ईर्षा होने लग गई। और मतलब अ, काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं अरे तुम तो क्लास में टॉपर थी तुम्हारा नहीं हुआ, उसका हो गया। तो ये चीज़ें जब मैं सुनती हूँ ना तो य अ, मेरी जो ईर्षा है मेरे मन में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है उसको लेके।
हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा।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 जी काफ़ी अच्छा किया आपने जो अपने अ, पिताजी से भावनाएँ साझा की क्योंकि इससे जो है मन थोड़ा हल्का होता है। अच्छा जो अ, आपकी जो अपनी दोस्त है अ, जिसकी सफलता हुई या कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है की आपकी बदौलत कुछ हुआ है? मतलब वो जो है कारण आप लगते है क्या आप उसे कारण समझते हैं की आपकी आप ना होते तो शायद ना होता ऐसा कुछ?
जी। जी। नहीं, नहीं। अ, ऐसा तो कुछ मैं नहीं सोचती हूँ क्योंकि अ, जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग अलग हो गए थे इंटर के बाद में। अ, लेकिन हाँ, बस मन में ये ज़रूर आता है कि मतलब कैसे हो सकता है अ, कि अ, जो अ, मतलब अ, बहुत खराब हो पढ़ने में और अ, जिसको शायद मतलब चीज़ें याद नहीं रहती, जो कभी नोट्स नहीं बनाती अपने, जो जिसका काम कभी क्लास में अ, पूरा नहीं रहता था और जिसने बस फॉर्म भरा और उसका सिलेक्शन हो गया। और जो टाइम टू टाइम सब चीज़ें करता था और अ, सारे नोट्स बनाता था, सारी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है, उसका नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खलती हैं। बाकी उसकी सफलता में मेरा कोई हाथ नहीं है क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा अलग-अलग अ, सिटी में थे, अलग-अलग हो गए थे। लेकिन उसका जो तरीका होता है ना बताने का कि उसको सल सफलता किस तरह से मिली है। तो वो चीज़ें मुझे अंदर से बड़ा झकझोर-सी देती हैं, कि कुछ ना करके भी सफलता अगर मिल रही है तो अ, मैं इतना करके भी क्यों नहीं सफल नहीं हो पा रही हूँ?
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। जी, मैं काफ़ी मतलब हद तक और गहराई तक आपकी जो है समस्या को जो है समझ चुका हूँ। मैं कुछ आपको जो है सलाह और कुछ सुझाव जो इस विषय में देना चाहूँगा जिससे कि नियंत्रण ही जो आपकी जो ईर्षा है वो खत्म हो जाए और या फिर जो दोस्ती है वो बनी रहे। मतलब कुल मिलाके जो है एक सामान्य गतिविधि वाला जो है रिश्ता जो है वो बन जाए। तो मैं आपको पहली सलाह तो ये दूँगा कि
जी। जी। जी।
ठीक है, जैसा कि आपने पिताजी ने भी एक बहुत ही अच्छी बात कही कि किस्मत है बेटा की उनका होना था, उनका हो गया और आपका नहीं हुआ वो एक बिल्कुल एक अलग बात है। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है या कई बार भी ऐसा होता है कि इंसान मेहनत करता है परंतु किस्मत जो है वो सर नहीं झुकाती। वो एक अलग जो है, है। पर परंतु कहीं न कहीं ये भी सच्चाई है कि किस्मत भी एक मान्य रखती है। दूसरा अगर मैं आपको एक बात समझाना चाहूँ कि भावनाओं को जो सामान्य मानना है ना वो आपको स्वीकार करना होगा। आप एक बार इस चीज़ को तसल्ली से बैठिए और सोचिए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उनका हुआ मेरा नहीं हुआ आखिर वो भी तो मेरी सखी ही है। वो हम मेरे से अलग नहीं है ऐसा एक भावना आप स्वीकार करिए कि हाँ, ठीक है उसका हो गया। अब मैं भी जो है वो कोशिश करुँगी। वैसे तो आप नियंत्रण ही प्रयास कर रही थी। पर आप थोड़ा और ये सोचिए कि थोड़ा मैं और क्या पता मैं प्रयास करूँ या थोड़ा और अच्छे से जो है कदम बढ़ाऊँ तो क्या पता जो है आगे मेरा भी जो है वो हो जाए सिलेक्शन या जो भी है। और जो, इमाएँ हैं या मतलब अ, या जो व्यक्तिगत जरूरतें है मतलब उ उतनी तय करे की मतलब जब भी वो अगर आपको मिले तो यदि ईर्षा की भावना आपको लगता है कि दोबारा उठ रही है तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ इतना उससे बात उनके उनसे बस आपको इतनी चीज़ तय करनी है, इतनी जरूरतें तय करनी है कि आज वो मिलती हैं तो जी नमस्कार आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक, आप भी ठीक बस। इससे ज़्यादा आप उनसे व्यक्तिगत जो है वो बातें या जरूरतें कुछ आगे ना बढ़ाएँ, बस इतनी ही बातें करिए और जो भी बातें करिए वो दोस्त से अपनी ईमानदारी से करिए, शांत बातचीत करें। बिल्कुल एकदम बोलिए कि हाँ जी मैं ठीक। और अगर यदि वो कुछ भी बोलती हैं, कुछ आपको ताना देती हैं या कुछ भी कहती हैं तो उस पर आप ध्यान ना दीजिए। आप बिल्कुल ही शांत मन से बोलिए कि ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात कर कर अब मैं चलती हूँ, मुझे कोई काम है या मुझे कहीं जाना है। ऐसा आप उनको एक बहाना वगैरह दीजिए और जो लास्ट में सबसे जो ज़रूरी अगर बात कहूँ तो अपने जो आपके लक्ष्य हैं उनकी प्रगति पर जो है वो ध्यान केंद्रित करें। कोशिश करिए कि जो आपका लक्ष्य है आप उसपे जो है नियंत्रण ही दिन ब दिन, दिन ब दिन प्रयास करते रहिए, उसको और बेहतर बनाइए, लक्ष्य की तरफ और कदम बढ़ाइए। और हाँ, साथ ही में दिमाग को, मस्तिष्क को शांत करने के लिए योग या फिर अनुलोम-विलोम का आप सहारा लीजिए। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा आपका ध्यान केंद्रित होगा। यह सब कुछ चीज़ें आप करेंगी तो मेरे हिसाब से जो है आपकी समस्या जो है उसका निवारण जो है निकल आएगा और आप एक वापस से एक अच्छा जो है मस्तिष्क और एक अच्छी-सी दोस्ती बना पाएँगी।
हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल अ, मैं समझ पाई आपकी बातों को। और आपने बहुत ही अच्छे से मुझे समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे आपके समझाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मैं ज़रूर इसे अपनाऊँगी। आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी बिल्कुल, मेरे को भी आपसे जो है बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत जो है धन्यवाद।